Entendi. Então, assim, ó, se um dia você quiser variar tanto o seu prato quanto o do seu filho, eu acho que o pão, para ele, seria uma coisa superinteressante também. Mas, além disso, eu não sei a região onde você mora, mas, para substituir esse pão você poderia cozinhar uma mandioca, uma banana-da-terra, uma batata-doce, um inhame cozido, até tapioca. Não sei se seu filho gosta de uma tapioca com frango ali dentro, até um queijo. Queijo é rico em proteína também, sabe? Um queijo branco. Uhum.
Uhum. Hum. Hum. Eu compro. Eu, às vezes, como a tapioca porque eu sempre tenho ela também já pronta, eu compro ela pron
Exatamente. Então, assim, isso é até bom que você tem uma facilidade de encontrar as coisas prontas. Então, o que te resta mesmo é montar um cardápio, sabe? Seria muito interessante você ter aham, você ter esse cardápio físico, eh, fixo, como você falou. Por exemplo, assim: "Ah, eu vou comer todo dia o pão", né? Pronto, então eu tenho ali uma quantidade de pão que eu como. Aí, o que é que você pode fazer? O que é que, nessa mesma quantidade, por exemplo, se você come duas fatias de pão, aí você vai e pesquisa, assim; "Olha" e hoje tem muitas plataformas, muitos aplicativos, até, assim, inteligências artificiais que vão te dar até a porção equivalente, sabe? Você pode colocar assim: "Olha, eu como duas fatias de pão todo dia de manhã. Se con eu quisesse substituir essas duas fatias de pão por cuscuz" ou aí você coloca "tapioca, inhame, batata, banana, mandioca, quantos gramas seriam necessários?" Porque você também tem a questão que você falou do peso, que você não queria mais descer eh, ter essa alteração do peso, né? Se manter nesse peso em que está agora. Então, seria importante para você tá fazendo essa restrição, com relação a estar sempre pesando o quanto você está comendo. E isso te ajuda a entender um pouco sobre os macros, entender um pouco sobre assim, quanto tem de necessidade para você, para o seu filho, para manter uma dieta altamente nutritiva, sabe? E aí, com relação a aham, diga.
Uhum. É o que eu preciso. Uhum. Uhum. Uhum. É, isso é verdade. Uhum. Uhum. É, perder. Uhum. Uhum. É que é importantíssimo, né, o carboidrato. Pessoas querem tirar ele e não sabem, né, o o a importância, né, isso tudo que você falou são carboidratos saudáveis, né, a batata, eu nunca pensei em comer batata de manhã.